Muy bien. Oye, pues, me da mucha mucho gusto que, pues, por lo menos te haya servido un poquito platicar, ah, de la situación conmigo.
Ujú Sí. No, pues muchas gracias, te agradezco a ti, eh, tu tiempo, tus palabras. Este, y pues, voy a a tratar de hacer lo lo mejor que se puede con lo que hay y, este, pues, nada más, nuevamente, muchas gracias y, este, espero que tengas un gran día, un buen día y y que todo fluya bien.